Ja, guckst du auch gerne so Animes? Ich liebe ja japanische Zeichentrickfilme, Miyazaki und so. Äh, das sind ja keine 08/15 Zeichentrickfilme, sondern alle haben 'ne spannende Story und oft, äh, sehr tiefgründig und philosophisch auch.
Hm. Ah. Ja. Nein, nein. Das das stimmt. Ja, ähm f fast fast schon fast schon philosophisch teilweise, ja. Ne, ich, ähm
Genau.
ich schaue ganz gerne, ähm ja doch, also einige Animes, nicht alle, aber einige finde ich richtig gut. Ähm, was, oh philosophisch, ich weiß nicht, Neon Genesis Evangelion.
Der sagt mir gar nichts, den hab ich noch nicht gesehen.
Hast du den gesch Ah, ist relativ alt, aber wurde auch noch mal äh, noch neu aufgelegt sozusagen.
Mhm. Mhm. In letzter Zeit habe ich gar nicht so viele Filme geguckt. Ich hatte mal längere Zeit 'n Prime-Abo, aber die Filme sind so langweilig geworden. Da gibt's irgendwie auch nichts Neues. Alles, was so in den letzten 5 Jahren gedreht wurde, das fixt mich nicht mehr an.
Ziemlich cool. Ah, ja. <chuckles> Okay, ja. Okay, ja, das ist dann <chuckles> das ist dann doof, ne. Aber
<chuckles> Oder fällt dir da 'n Beispiel ein, äh, ein neuerer Film, den du richtig gut findest?
<exhales> Ein neuerer Film, den ich so richtig gut finde. Hm, also ich meine äh, jetzt ver jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Was war das denn? Äh, Oppenheimer ist ja noch nicht ganz so alt.
Ja, Oppenheimer hast du erwähnt, genau.
War super. Avatar 2 hat mir auch sehr gut gefallen und der ist natürlich auch gigantisch F a
Ja, ich habe den nicht gesehen. Ja, Avatar hat natürlich auch zurecht viele Oscars abgeräumt, schon der erste Teil.
Ja. Also den fand ich schon auch wieder noch mal richtig, richtig gut gemacht. Ähm